ال لأ، أنا عملت brand.
الpresentation عن كده؟ أنتِ عملتِ brand؟! إمم.
آه، أنا عملت brand. <laughs>
بس مش الbrand ده بيبقى يعني يعني أنتِ بتعملي إيه؟ قصدِك إن أنتِ بتيجي تقولي إن الbrand دوّة فيه الإمكانيات دي بيقدر يعمل كذا م أنا مش فاهم، يعني إيه الpresentation بيبقى إيه؟
لأ، ماشي هاقول لك بُصّ شوف، الفكرة بتاعة الproject ده إن إحنا نعمل آآ، brand مثلًا أو شركة أو أيًا كان، فأنا اخترت إن أنا أعمل brand جديد، واللي هو كان آآ، حاجة من الطبيعة آآ، تُحاكي فكرة البلد اللي أنا عايشها فيها، أوكي؟ أنا عايشة في البرتغال فالbrand آمم، آآ عن الم المواد الطبيعية، المواد الطبيعية بنعمل منها شامبو، الصابون، body wash آآ، إيه تاني في حاجة كمان آه، clay mask أوكي؟ ف <laughs> فكان فأنا فده الproject بتاعي وعملت فيه presentation وصور بقى و واسم الbrand Lisbon Essence أوكي، وكان جميل خالص يعني.
اهم، تمام. إمم. أصل الbrand ده مش موجود، يعني أنتِ بتعملي brand وبتقولي إن الbrand ده بيعمل إيه، تمام، إمم. وبتحطّي صور كمان؟
آه، أيوه يعني حاجة doesn't exist. آآ، أ آه يع ما هو طبعًا لازم يكون presentation فتكون حاجة م يعني كده بقى صور وحاجات وحركات، فبعدين في و في ناس قبلي كانوا عاملين brand آه، ي
آه، أوكي. بس ده تسويق صح، يعني المادة دي اسمها إيه؟ ده تسويق صح؟